Çok iyi aslında, çünkü, eee, bir rutine sokmam gerekiyor artık ilk önce. Yani, be ben anladım ki benim derdim bunu rutin hâline getirmek, yani, süreklilik sorunum var. Ama senin dediğin gibi, eğer bunu, hani, tek bir şeyle başlarsam ve onu ilk önce bir rutinim hâline getirirsem, alışkanlık oluşur. Sonra diğerine fırsat gelir. Yani, diğerine yapmaya fırsat bulabilirim. Çok mantıklı gerçekten, bunu deneyeceğim.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, evet. Aynen. Evet, hani, böyle bir sadeleştirme hayatında, hani, dediğim gibi, eee, seni daha az da strese sokar. Yani, çünkü kafanda kurup yapamadığın zaman strese gireceksin. Acaba yapamıyor muyum? Benlik mi bir ş bir sorun mu var diye. Onun yerine dediğim gibi sadeleş evet, stres yapabilir. Doğ o çok normal, yani. Eee, peki, hani, son olarak, eee, yani, eee, demek istediğim çevreyi biraz düzenlemek, hani, bazen rutini olabilir. Hani, aaa, ç evdeki, evdesin genelde, evdeki çevreyi, eee, gerekli eşyaları mesela görünür bir yere koymak ya da, hani, sabah ortamını biraz daha motivize motive edici hâle gelmek işe yarayabiliyor bazen. Hani, senin için bu tarz çevresel küçük değişiklikler, farklılık olur mu? Hani, eee, mese kahveden bahsettin ve sonrasında yapman gereken işler var. Mesela kahvenin yanına, mesela o kahvaltıda hazırladığın pratik ürünlere, mesela kahve yaptığın yerin yanına koysan, yani, hatırlar mısın acaba? Yani, o o tarz demek istediğim, çevresel düzenlemeler.
Hı hı. Evet. Gerçekten stres yapıyor. Hı hı. Hı. Ha. Hıı. Mantıklı. Evet. A aynen, görerek de aslında belki, hani, o beni daha çok teşvik eder. Hani, belki gün yoga matını, halıya sererim. <chuckles> Sabah kalktığımda onunla karşılaşırım. Eğer odadan girip girip çıkmazsam. Yani, acaba ben bir ara şey düşünmüştüm, hani, daha da mı erken kalkmalıyım? Ama bu sefer de, hani, geç yatıyorum, bu sefer de akşam kendime vakit ayıramıyorum. Hani, sabahı erken de başlatabilirim diye düşünüyorum. Acaba erken mi yatmalıyım, sabaha zinde başla yani, bu da iyi bir fikir mi?
Hı hı. Evet, mesela, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında, hani, sabah rutinine uymakta zorlanmanın sebeplerinden biri, akşam rutinini, mesela, geç saatlere kadar yapman da olabilir. Hani, kaliteli uyku dediğimiz, eee, k sabah rutinine uymak istiyorsun. Hani, geceden de aslında belli bir rutinin olmalı ve sabah rutinine, eee, bir ayarlama yapman lazım. Belki de, hani, gece yatmadan, eee, ka kaliteli bir uyku geçirmek istiyorsan o rutinini de düzenleyebilirsin, tabii ki.
Hı hı. Evet. Evet.